ん、ああ、そうですね、ま、どちらかっていうと、その、割と、あの、仕事量とかが多い時っていうのは、ま、少し、あの、夜遅くまでなっちゃったりすることもあるので、そのそうですね、あの、長期的に見て、ま、毎日の、あの、なんて言うのかな、自己管理とか、ん、大事だと思うので、なるべく、こう、早く寝て、まあ、あの、ま、体力とか気力とかを回復できるようにっていうところですね。
はい。 うーん、ありますたね。はい。 はい。 はい。 うんうんうんうん。 はい。 はい。 はい、わかりあの、その、ですのですの労働のその大枠は、入るとちょっと体調にちょっと、長期的にはちょっと不調が出るんで、それをちょっとづつ管理のために、う入る入るのは、いやめてなんか、そういう、なんか、そういう的な多分あすあったんですよね？ そゆ、ちょっとむ無理されたこともあったということですね、ということは。
うんうん。 はい。 うん。 はい。 うん。あ、そうですね。やっぱり、こう、ま、自分自身を、まあ、振り返ってみると、ま、結構こう、なんて言うのかな、あの、黙々と集中しやすいタイプであったりもするので、なんか、こう一旦、なんか、こう、これをしなくちゃみたいな感じで、あの、設定してしまうと、結構そのま、後々のことをあまり、こう、バランスよく、あの、考えず計算しないで、なんか、こうそうですね、後に響いてしまうっていうことがあったので、なるべく、その、ま、あの、長期的じゃないですけど、あ後のことも考えると、しっかりと、あの、休んだりすることも大事だなっていうので、できれば、あの、勉強とかっていうのは、ま、あの、仕事がいま、一番優先になってるので、まあ、すね、その中でも少しでも、あの、維持できたらいいなっていう感じの考えですね。
はい。はい。 はい。 はい。 ああ、はい。 うーん。 うーん。 はい。 なるほど、なるほど。一旦集中されると結構、その、うん、ん、時間をかけてしまうタイプなので、ちょっと、仕事の後とかにやってしまうと、と、30分とかのつもりでも1時間、2時間になってしまうので、そうなるとやはり、ちょっと生活に影響が出るっていう、そういうご経験されたんですね。
うん。 はい。 うんうん。 ああ。